Mais c'est ça! C'est ça, parce que, hem, quand quand tu n'es quand tu n'es plus habitué à à avoir une, heu, une personne dans ton entourage, heu, c'est vrai, heu, quelque part il y a quelque chose d'énergétique où, hem, quand on est avec une personne au quotidien, ben, son énergie, heu, on a tellement l'habitude, heu, qu'on vit avec, donc, bah heu, elle nous se pose pas de problème. Mais des personnes que tu que tu vas voir, heu, bah, assez peu finalement, c'est vrai qu'en leur présence, tu peux tu peux peut-être te sentir, heu, moins à l'aise. Enfin, moi je pense que c'est ce qu'il se passe, même si quand quand je les vois d quand même dans les moments où je te disais, heu parce que je continue à les voir, heu, 3-4 fois par an. Finalement j'ai quand même gardé, heu, ce ce lien-là, tu vois, j'ai jamais diminué cette fréquence quelque part
C'est important, hein. Ah. Ouais, Et Mais
et mais, hem, tu tu vois aussi pour pour te dire le le manque de soutien quand, heu, quand j'ai créé une entreprise. Donc c'était il a il y a quelques années de ça et heu, bah, quand quand tu montes un un projet comme ça, tu as besoin de ben, d'encou enfin
D'accord. Ouais? En auto-entrepreneur, c'est ça? Tout seul? Ouais.
Exactement. Auto-entrepreneur, alors c'était en heu, avec un associé, donc, heu, on était 2. Et, heu, ce genre de projet, bah, tu t'investis à à enfin, cent pour cent quoi, vraiment voilà, tu tu as pas le choix, tu tu donnes tout ce que tu as, ton argent, ton temps, heu, on on, voilà, on travaillait, <chuckles> 24h/24, heu, sans mentir, hein, 7j/7 entre, heu, les soirées pour, heu, rencontrer des gens, pour, heu, parler de l'entreprise, entre, heu, faire le site internet parce que en fait tu fais tout, tu tu es tous les métiers, tu es le RH, heu, tu f ouais! Tu es le directeur marketing, tu es, heu, le chargé de communication, tu es le designer, tu f tu tu es tout, en fait, quand tu es auto-entrepreneur, donc ça prend un temps de dingue. Et mmh
D'accord, ouais. deux mille pour cent, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. <chuckles> Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Bien sûr. Bien sûr, oui, oui, oui, c'est multi-casquettes, hein! Il y a tout, hein. <chuckles> Ouais, heu. Est-ce là, tu as senti que ta famille te soutenait pas? Tu t'a t'avais envie justement de de plus.
Exactement. Bah

Ouais. Et toi, heu, justement vis-à-vis de ça, heu t tu ç ça t'es venu à l'idée, je sais pas, de d'entretenir un peu plus le lien, de relancer pour, heu, e effectivement, heu, si si ça te tenait à cœur, augmenter les la fréquence justement de de fréquentation de ta famille, de tes sœurs? J'ai l'impression enfin, de ce que je peux écouter, c'est que tes sœurs, c'est que tu es plus proche, de s d'elles.
Ouais. Ouais, alors Ouais. Et bah, écoute, c'est vrai que je t'ai parlé que de mes sœurs, <chuckles> parce que je trouvais que le problème venait plus d'elles. Parce qu'en fait j'ai aussi un lien très proche avec mes frères. Et et finalement en fait, j'ai un lien peut-être même un peu plus proche avec eux. Heu, pourtant tu vois j'ai, heu, 3 ans et 4 ans d'écart avec mes sœurs, alors qu'avec mes frères j'ai 11 ans d'écart. Donc, heu, ils sont voilà, 11 ans plus jeunes que moi. Et en fait, heu, comme j'étais, bah voilà préadolescent quand ils sont nés, je me suis un peu occupé d'eux, heu, comme un 2e papa. Donc, il il y a un lien qui s'est créé comme ça un petit peu plus, heu, je sais pas comment te dire, hein, c'est pas dire qu'on préfère ses frères ou ses sœurs, c'est dire que le lien que tu as créé avec l'autre, heu, bah il est il est plus fort parce que tu as c'était dans un contexte où voilà. Et mmh
Ouais! <laughs> OK. Ouais. Ah oui! Ouais. Ouais, bien sûr! Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est t'étais presque un petit peu, heu enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais t'étais un peu le le second parent, en fait? Globalement. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, mais c'est ça, tout à fait! Enfin, c'est comme ça que je me suis senti, après, c'est peut-être mon ego, hein, je sais pas, mais mais c'est mon ressenti personnel, en tout cas. Et et et c'est vrai que quand je suis parti, heu, de la maison à 18 ans, bah, ils étaient petits encore et mmh et moi j'avais passé, voilà, énormément de de temps avec eux. Et je pense que ça a créé une fracture entre nous, heu, parce que, bah comme je t'ai dit après moi je voyais, heu, ma famille donc, heu, 3-4 fois par an. Donc, mes petits frères en fait, je les voyais, heu, heu, pas beaucoup et puis, bah, quand tu es petit, tu tu grandis tellement vite, heu, en en en 3 mois, enfin tu vois? C'est ça va super vite et j'ai parti j'ai j'ai j'ai loupé finalement une grande partie de leur, heu, de leur enfance, de leur préadolescence. Hem, je j'ai commencé à les refréquenter quand ils ont atteint, heu, leur majorité à peu près, qu'ils pouvaient conduire et puis qu'ils venaient qu'ils pouvaient ve venir et et c'est là qu'on qu'on a commencé à créer ce ce lien un peu plus fort. Mais, mes frères aussi, ce sont des gens très indépendants, <chuckles> donc ils ont pas forcément besoin de voir les membres de la famille. <chuckles>
Ouais, c'est ça, c'est ton ressenti. <chuckles> Ouais. Ouais. Bah, bien sûr. Ah bah, <blows air> ça! Ah ça! Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. <chuckles> Ouais, ouais, bien sûr! Ouais, s je comprends totalement. Effectivement. Mais, je pense que le j le fait que hem, tu es ouvert à, mmh ou à justement recréer ce lien, effectivement le fait qu'ils soient plus jeunes plus vie plus vieux, ça il y a une part, il y a quelque chose, heu, comme tu dis, qui a changé. Mais c'est vrai que si tu te s si tu as l'envie, heu, effectivement au au r à augmenter la la fréquence, même un m un message, ou des choses comme ça, si si l'envie te prend, ça coûte rien. Et c'est vrai qu'il faut que ça vienne d'un des 2 côtés, tu vois? pour, heu, pour créer le lien. Et peut être qu'au fur et à mesure du temps, heu, la fréquence augmentera et <chuckles> ce sera comme avant on va dire, heu.
Mouais.